Äh, die Kinder kommen also, sind im Kindergarten. Im Kindergarten lernen die kein Deutsch oder wenn die überhaupt zum Kindergarten gehen, die lernen kein Deutsch, die lernen keine Regeln, die lernen nicht solche Werte wie zum Beispiel Ordnung, Sauberkeit, Respekt, äh, das lernen die nicht. Dann werden die in die Grundschule geschickt. In der Grundschule wird das natürlich auch nicht nachgeholt werden können. Und dann kommen die halt zu mir auf die Mittelstufe. Und ich denke mir nur so: „Oh Gott.“ Ich glaube, das Schlimmste, was ich hatte, war wirklich 'n Fünftklässler, der der das Alphabet nicht konnte.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, das ist krass. Wie schafft er das in die 5. Klasse. Das ist ja
Das ist 'ne gute Frage, indem man halt diese Politik hat: „Wir lassen niemanden zurück. Alle werden einfach weitergeschoben. Keiner bleibt sitzen“, und man sich einfach nur so denkt, ähm
Ja, das ist mhm. Ja. Ja.
„Was soll das?“ Also, du kannst ja nicht also, du kannst ja nicht von vornherein sagen: „Ja, das Kind“ also, man muss natürlich darauf gucken, warum bleibt das Kind sitzen? Und wenn's jetzt 'ne Ausnahme ist, wenn's jetzt wirklich nur an 2 Fächern liegt oder so, meinetwegen, okay, muss man ni das Kind kann weiter, interessiert mich nicht. Aber wenn's wirklich so von also, wirklich so solche Basisdefizite gibt, dann bringt das ja auch nichts.
Ja, ja, ne, ne. Mhm. Mhm. Mhm. Klar. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja, mhm. Ja. Ja, ja, doch, das stimmt. Da hast du ja komplett recht. Ähm, das hatte ich gar nicht so direkt, ähm, vor Augen tatsächlich, äh, weil ich ja Gott sei Dank jetzt nicht, äh, die Lehr Lehrkraft, äh, oder Lehramt als Job, äh, gewählt habe. Ich muss sagen, es ist gut, wer's macht, aber ich, äh, wäre da, glaube ich, sehr schlecht drin. Ähm, ich glaube aber, so 'ne Lösung wäre natürlich halt ganz viel zu sagen: „Guck mal, die g die, ähm, Kindergärten, da wird schon angefangen mit Alphabet und so.“ Weil ich weiß noch also, das Ding ist, ich bin in Italien aufgewachsen und bin da auch ins Kindergarten gegangen. Und da hatten wir Kindergarten war jeden Tag ein Buchstabe lernen, ausmalen, äh, versuchen, die Linien hier beim Ausmalen nicht zu nicht drüber zu malen. Genau, das sind zwar ganz einfache und, ich sage jetzt mal, dumme Sachen, sage ich mal, aber das ist so wichtig. Mhm, genau, genau.
Mhm. Ja, ja. Ah, okay. Mhm. Ja. Übermalen. Ja, ja. Ne, aber das ist ja Kinder müssen das ja lernen. Ja.
Und, ähm
Ja, weil weil sonst wo willst du das dann lernen? Und ich fand das auch frech, weil ich habe mir dann, ähm, Kommentare dazu durchgelesen und dann haben die Leute auch gesagt, ja, wo „Sind die Kinder jetzt durchgefallen, weil die über die Linie gemalt haben?“ Und man denkt sich nur so: „Darum geht's doch gar nicht.“
Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Ja, äh, f ja, ja, ja. Mhm.
Und es sind eigentlich schon dass du von 'nem Erstklässler eigentlich schon erwarten kannst, dass eben nicht mehr über die Linien massivst gemalt wird. Das und die mal also, und das ist ja nicht mal, dass die über die Linien malen. Das bedeutet, die können zumindest den Stift halten. Weil ich will gar nicht wissen, wie viele Leute überhaupt den Stift nicht halten können.
Mhm. Mhm. Genau, genau. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja, ich, äh, danke dir sehr fürs nette Gespräch und man hört sich, ne? Tschüss.
Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Tscha

Nicht so, wie 's aktuell ist, dass du, äh, komplett überfüllte Klassen hast, dass die Kinder respektlos sind, dass j jedes 2. Ki <chuckles> wobei jedes 2. Kind, sagen wir 80 % äh, der Kinder ha äh, haben irgend 'nen Defizit, die können kein Deutsch, die haben Schwierigkeiten im Deutschen, die sind dyslexisch, die sind, ähm haben Migrat äh, nicht Migrationshintergrund, äh, die, äh das ist ja nicht schlimm an sich. Ähm, die haben Inklusionsbedarf, die ne, alles Mögliche. Die haben irgendwelche sozialen Störungen.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Aber einfach irgendwie 'ne Extrahilfe, die aber der Lehrer dann übernehmen muss mäßig, ne?
Genau, genau. Weil du bist mittlerweile nicht mehr Lehrender, sondern du bist Integrationsfachkraft, du bist Inklusionsfachkraft, du bist Sozialarbeiter, du bist Therapeut, du bist Familienberater. Du bist alles Mögliche. Und das ist irgendwann halt
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja ganz viel. Mhm.
Es ist Quatsch. Also, das sollte so überhaupt nicht sein, äh, sondern ähm, ich hatte da auch 'ne Diskussion letztens drüber, und zwar gab 's, ähm, eine Schule jetzt in Baden-Württemberg oder in Rheinland Pfalz, ich bin mir grad unsicher, die, äh wo die Schulleitung 40 K Erstklässler sitzen lassen hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Mhm. Mhm. Ne, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ne, tatsächlich gar nicht.
Ah, okay. Ähm, also, es ist 'ne Grundschule gewesen und die Schulleitung hat dann irgendwann gesagt: „Ey, ganz ehrlich, ich könnte jetzt diese Kinder weiterschicken, aber ich mache das nicht, weil diese Kinder so krasse sprachliche Defizite aufweisen, dass das nichts bringen würde.“ Und und sie hat dadurch also, das ist dann halt, äh, durch die Presse gegangen und sie hat dadurch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und hat dann die Probleme offengelegt, hat dann später auch ist der Gewerkschaft beigetreten, hat auch gesagt, so: „Ja, ich spreche hier als Gewerkschaftsmitglied, weil die Landesregierung versucht, mich irgendwie zum Totschweigen zu bringen.“ Und, ähm
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
und ich finde das da total stark und ich glaube aber auch, dass es einfach neue Gesetze und Regeln braucht, bevor Kinder an die Schule kommen.
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, also Mhm.
Weil das Problem ist

Ich weiß es auch nicht 100 %. Mhm.
War das Deswegen, ich finde auch manchmal w wird es mehr Sinn ergeben, äh, wenn jetzt, ähm also we wenn's dann eher so projekt, äh, orientiert ist, also, dass du halt sagst: „Okay, wenn du jetzt dieses Projekt abarbeitest, dann kriegst du dafür jetzt diese und diese Bezahlung“, und nicht
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. Äh, ja, ich glaube, dieses projekt, ähm, orientierte ist das g Beste, was es geben könnte. Ich glaube, es ist aber oft sehr schwer, das umzusetzen, weil, ähm, natürlich man als, ähm, Arbeitnehmer ja auch 'n gewissen gewisse Sicherheit haben möchte mit dem Lohn. Und da ist es natürlich schöner zu wissen: „Okay, ich, äh, kriege halt meine, keine Ahnung, 2000, 3000, 4000, was auch immer fix im Monat und habe dann nicht immer diese Schwankungen zwischen: ‚Ich mache mal eine Aufgabe, dann mache ich mal 10 Aufgaben und so.‘“ Und das ist, glaube ich, deutlich, ähm ja, was heißt „angenehmer“, nicht aber da ist einfach 'ne gewisse Sicherheit und das, äh, finden ja ganz viele Leute auch gut und das ist ja auch, finde ich, verständlich so. Ähm ich, äh, glaube aber grundsätzlich, es ist schon cool, wenn der Arbeitgeber dir diese Möglichkeit gibt, ne, im Informatikbereich, dann heißt es halt einfach mhm, genau, genau. Dann heißt es ja ganz einfach also, ich würde es auf jeden Fall haben wollen. Und, äh, der Grund da liegt halt einfach da drin, ich habe viel mehr Freizeit, weil die Zeit, die ich brauche, um hinzufahren und zurückzufahren, die spare ich mir ja, ne? Und, äh, wie sieht's mhm, wie sieht's eigentlich bei dir so aus? Was ist so dein Traumjob?
Ja. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja. Also, wenn du's halt haben willst. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Lehrer sein ist mein Traumjob, aber eher so, wie's vor so 50 Jahren vielleicht gewesen ist und weniger wie's
Mhm. Mhm. Ja. Also, mit Kinder schlagen und so? <snorts> <giggles> Ach, so.
Nein, nein, das nicht, das nicht, das meine ich nicht. Also, das nicht, aber <chuckles> oh Gott, also, wirklich, nein, ähm
<laughs> Ja.
Ist ja ganz schrecklich. Äh, nein, nein. Ähm, sondern eher quasi dieses Unterrichten. Also, das, was mir wirklich Spaß macht, ist, glaube ich, wenn ich Leute vor mir sitzen habe, die wissbegierig sind, die mir gerne zuhören, äh, wenn ich meinen Unterricht so machen kann, wie ich es gerne hätte, wenn ich, äh, das Arbeitsmaterial selbst gestalten könnte und vor allem, wenn die Kinder sich benehmen. Und
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja. Mhm, mhm. Mhm. Mhm.